ولا مسؤولية ولا حاجة. أنا أمي بتغسل لي وأبويا ب بيصرف عليّا والدنيا ع متضبّطة معايا، أنا إيه اللي يحبسني ويخلّيني نغيّر الدنيا دي معايا وكده و و ما أنا ما أنا مرتاح. قالت لي: "لأ أنت لازم تتجوّز." قُلت لها: "ده يعني ده ده مش هينفع." قالت لي: "ما باقول لك هتتجوّز والعروسة جاهزة و وأنا كمان يمكن تقريبًا اتكلّمت عليها و" قُلت لها: "يا ماما أنتِ في إيه؟ يعني ومن غير ما تاخدي رأيي،" ومش عارف إيه والكلام ده يعني." قُلت لها
ده أنت ف أنت كده في الخليج بن أنت بالنسبة لهم خلّفت خلاص، أنت بالنسبة لهم دلوقتي يعني يع يعني في الكوشة ويا و والز والزفة شغّالة برغم إنّك لسّه ما تعرفش أي حاجة.
<giggles> خالص. ولا عندي فكرة عن يعني إيه نبقى رب أسرة و وعريس و أنا فجأة لقيت نفسي كده فعلًا يعني حرفيًا- زي أنت ما قُلت كده- لقيت نفسي خلاص، أنا أنا في الكوشة وفي جنبي واحدة دي هتبقى مراتي وب ب بأوامر أمي طبعًا وأنا مش مش هد مش قادر أزعّلها. قُلت لها: "يعني خلاص أنتِ خدتِ" قالت لي: "خلاص انتهينا وإحنا ربّطنا من وأنت مش ح ما قُدّامكش غير إن أنت أ هتنفِّذ اللي بنقول لك عليه، أنت حياتك دي مش عاجبانا، أنا ع مش عاجباني أنا وأبوك و وحياتك دي حياة مش صح."
و والطريقة دي نفعت معاك؟ الطريقة دي نفعت معاك إن هم ط يعني عملوا معاك كده وفاجئوك بكل حاجة صرامة. إن الضغوطات في صرامة
الصرامة. آه. صرامة، أيوه فعلًا. ح حالتي ما كانت تستدعي كده، أصل أنا كبير مش صغير مش هيتطبطبوا عليّا وهُم شافوني خلاص أنا يعني كده على حافة الهاوية، عايش حياتي بالطول والعرض وما فيش و وع ومقضّيها زي ما بيقولوا زي الشباب. قالت لي: "خلاص يا ابني ده ده قرار ما فيش الكلام ده، يا يا إمّا بقى هاغضب عليك،" والك الكلام الكبير بتاع الأُمّهات ده، وأنا ما أستحملش بصراحة.
خلاص بقى، هي دي يعتبر الأوامر كده جاية من الحكومة، والحكومة بقى اللي هي الحَاج وَالحَاجّة، جابوا لك العروسة وخلّص ضوع ناقص يا ابني بس إن هم إيه، تروح تُبصم على اللي إحنا اتفقنا عليه. <laughs> عايز أقول لك إصرار إصرار ط مش طبيعي منّهم وعايز أقول لك فكرة يعني زمان كانوا بيتفكّروا بالحتّة دي وزمان دي يعني أنت هو ما كانش في حُريّات أوي، لكن سبحان الله دايمًا كان اختيارهم بيكون مُوفّق، غير دلوقتي الحريات لمّا الحريات لمّا انتشرت والشباب اختاروا سواء الولد أو البنت، الشباب عمومًا اختارو آآ، بُناءً على رغباتهم، بُناءً على عواطفهم، بُناءً على الشكل الناس مش مش الأسرة نفسها، الطلاق زاد بنسبة كبيرة جدًا على عكس زمان.
<chuckles> حقيقي. حقيقي. <giggles> حقيقة صدّقني. <giggles> إمم فعلًا.